अच्छा, उसमें ऐसा है के देखें अ, ज़्यादा व्यक्ति आपको ऐसे ही मिलेंगे और खास तौर पर अभी तो महिलाएँ जो हैं, वो तो आपको पता ही है बना ही लेती हैं यानी अगर हम उन अ, देशों की बात करें, जैसे भारत है अ, बांग्लादेश है, नेपाल है वहाँ पर तो महिलाओं के बनाने का ही रिवाज़ है, वही बनाती हैं। तो जो वहाँ पे मर्द होते हैं उनको ज़रा कम ही आता है बनाना लेकिन फिर भी बना लेते हैं, अच्छी बात है। अब तो देखें, ये दशा बदल रही है, हर कोई जो है वो कहता है कि नहीं बनाना आना चाहिए। लेकिन आप अगर अ, दूसरे देशों में देखें इन देशों में जैसे के, आप देख लें कि अ, जो अमेरिका है या अ, यूके है और कुछ ऐसे कंट्रीज़ है, यहाँ पर अ, ये महिला ने बनाना है या पति ने बनाना है या पत्नी ने बनाना है, इसका कोई वो नहीं है, कोई भी बना सकता है। ये किसी की नहीं है।
हुँ, जी। जी। हुँ, जी। हाँ जी। जी। जी, ये इक्वली मतलब समानता काफ़ी है इनमे। एक ज़ा एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा इसमें अ, यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो है मतलब जहाँ स्त्रियाँ घर का खाना बना बनाने का रिवाज़ है, स्त्रियों में। वही पुरुष जो हैं, अगर कोई दावत है पड़े अ, या फिर अच्छा-खासा भोजन करना है 100-200 लोगों के लिए, तो वहाँ पे पुरुष जो है अपना उम, क्या बोल खाना बनाना प्रेफ़र प्रेफ़र करते हैं ज़्यादा। क्योंकि इसमें क्या है कि अ, इतनी बड़ी क्वांटिटी में अ, सब चीज़ें करनी पड़ती है उस खाने को हिलाना है, सामान मिक्स करना है। ये सब अ, च
हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, देखें इसके अंदर एक चीज़ ये भी है, के जो पुरुष हैं, वो आप संसार में देखिए पुरुष सबसे ज़्यादा अच्छे शेफ़ होते हैं। आप देखिए पुरुष कितने आपको मिलेंगे, के जो खाना बनाने वाले जो बड़े मशहूर हैं, वो ज़्यादा अच्छा जो बनाते हैं वो श इ पुरुष शेफ़ ही होते हैं।
जी, जी, जी। हुँ, जी, जी, जी, एक महिला शेफ़, महिला शेफ़ भी काफ़ी अच्छी है। हम हमें पुरुष शेफ़ दिखाया जाता है, क्योंकि वो चेहरा वैसे ल ब दिखाया जाता है हमेशा।
ये भी है ऐसा, है ना? आप रेस अच्छा। अच्छा। अच्छा।
हाँ।
अच्छा, ठीक है। अ, ठीक है मैं आपकी अगर आप ऐसा कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो लेकिन मुझे तो ज़्यादा अ, देखें पुरुष शेफ़ ही देखने को मिले, आज तक के जो जिनका खाना बड़ा पसंद किया जाता है और बड़े-बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर भी अ, जो शेफ़ हैं, वो पुरुष ही ज़्यादा नज़र आते हैं।
हाँ जी। जी, जी, जी, जी। सेफ़ हो गया, उनका जो भी कौन-सा मार्केट अ, हैं वो, आजू-बाजू में लगने वाले वो भी पुरुष ही होते हैं। लेकिन महिलाएँ भी इस फ़ील्ड में काफ़ी आगे हैं, ये मैंने देखा हुआ है।
हाँ, तो मुझे तो इस पे क्योंकि भोजन की बात हो रही है, स्वादिष्ट खानों की बात हो रही है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इस पे बात करके, धन्यवाद।
जी, मुझे भी थैंक यू, धन्यवाद।

अच्छा, अच्छा।
वो काफ़ी पसंद आया था मुझे अ, इस हाँ।
अच्छा। तो ये है कि मीठा जो है ना, खाना मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मीठा कोई शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं मीठा ज़रा कम ही खाती हूँ। और मैं कहती हूँ कि स्वादिष्ट सा भोजन हो और कोई मिर्च-मसाले वाली चीज़ मिले तो वो मुझे ज़्यादा शौक है खाने का और मीठा शौक है लेकिन नहीं खाती मैं, ज़रा उसको कम वो करती हूँ। आप तो मीठा शौक से खाते हैं ना?
जी। जी, जी।
हाँ, तो और मीठा बनाने में तो वैसे मैंने सुना है कि समय कम लगता है।
हाँ। मीठा काफ़ी जल्द अ, जल्दी बन जाता है अगर वो अ, दूध से बने हुए मीठे व्यंजन है, मिठाइयाँ है, तो काफ़ी अच्छे स अच्छे-खासे समय में बन जाती है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ होती हैं जिनके बनने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है।
अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। कौन-सी है जैसे को किसमें ज़्यादा वक़्त, समय लगता है?
अ, जैसे कि खोए से बनने वाली अगर खोया आपके पास बना हुआ है, तो बात अलग है लेकिन खोए से बनने वाली कुछ मिठाइयाँ हैं जिनमें अ, केवल ताज़े खोए का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ़ अ, दूध फाड़ के बनाया ज बनाई जाती है। हाँ।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ, ऐसी हैं, हैं, बिल्कुल हैं। ऐसी मिठाइयाँ हैं। जैसे कि कहते हैं कि बर्फी बनती है ना? अ, वो अ, एक तो हाँ, हाँ, हाँ।
यस। बर्फी हो गई या फ़िर आपका जो अ, रस रसमलाई होगी आपकी या फ़िर अ, हाँ तो वो भी है मीठे में काफ़ी अच्छा ऑप्शन्स है, अगर छोटा आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हो। तो आप आपको मीठे में क्या अच्छा लगता है कुछ?
हाँ, रसमलाई भी ऐसी बनती है। हाँ, हाँ। तो हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, देखिए मुझे अगर आप आजकल कहें तो मुझे तो चीज़ केक मीठे में बहुत है पसंद है, जो कि आप बाज़ार से लाकर खा लेते हैं। <chuckles> लेकिन अगर घर की आप बात करें तो घर के में मुझे जैसे अ, आपने अभी रसमलाई कही वो भी पसंद है, लेकिन साथ ही शीरखुरमा जिसको कहते हैं सेवइयाँ उस टाइप की कोई चीज़ हो वो भी बहुत पसंद है और फ़िर गुलाब-जामुन बहुत पसंद है मुझे। गुलाब-जामुन तो मेरा ख़याल है संसार में कौन-सा होगा ऐसा व्यक्ति जिसको ना पसंद हो? पता नहीं आपको पसंद है या नहीं है। <chuckles>
अच्छा, मिल्क चीज़ केक। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल पसंद है बिल्कुल पसंद है।
अच्छा, अच्छा, तो गुलाब जामुन भी बना लेते हैं आप?
नहीं, गुलाब जामुन मैं नहीं बनाता। लेकिन अ अ, मेरी वाइफ बना लेती है काफ़ी अच्छे से।
अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके तो आप मतलब
जी। और यही अगर बात की जाए कोई ओकेज़न जो है हमारे अ, जो व्यंजन हमें खाने में अच्छे लगते हैं और जब कब बनते हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि हमें जब हमारे लिए खाने की ज़रूरत हो कुछ हमें लगे कि हमें कुछ खाना चाहिए, तो हमें उसी टाइम वो बना भी लेना चाहिए और खा भी लेना चाहिए। और शायद अगर हमारे साथ अपने दोस्त और फैमिली हैं तो उनके साथ उनको खिलाना भी चाहिए।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।

दादी का प्रेम देखें आप, ये है, ये बात होती है। देखिए, दादी का प्रेम, नानी का प्रेम और माँ का प्रेम, माता का प्रेम, दादी और नानी का प्रे इसका किसी का मुकाबला नहीं होता। ये बस उन्हीं का होता है प्रे और कोई नहीं दिखा सकता, अच्छा इसमें ये है कि जैसे बिरयानी जो है, उसके कुछ ख़ास मसाले होते हैं। अब जैसे कि बिरयानी में अगर गरम मसाला ना डाला जाए, अगर गरे ए अ, बिरयानी का जो अम अ, उसमें जो एक प्याज़ को लाल करके डाला जाता है, वो ना डाला जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। हाँ, ये सब है, अच्छा तो फिर आप देखें कि मसाले में फिर उसको थोड़ा-सा वो भी ड रंग भी डाला जाता है, ज़रदा रंग कहते हैं उसको ताकि उसमें थोड़ा-सा रंग आए बिरयानी में। केसर भी यूज़ होता है आप सही कह रहे हैं वो भी डाला जाता है। तो ये सब चीज़ें इसको मज़े का बनाते हैं और इसी तरह कोरमा जो होता है ना, वो भी जिस तरह आपने कहा मटन बनाते हैं, कोरमा भी एक बनता है। <clicks tongue> उसके अंदर भी जो मसाले होते हैं ना, उसके लॉन्ग और ख अ, खड़ी इलायची और काली इलायची और ज़ीरा और क क अ, न अ, नमक तो डलता ही है लेकिन जैसे कहते हैं ना अ, काली मिर्च ये सब भी बड़े अपने भागीदारी रखते हैं इसके बगैर अच्छा नहीं बनता खाना।
येस। नहीं हो सकता, ये। जी। बरिस्ता हो गया आपका। जी, जी। केसर भी यूज़ होता है। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी, जी। इसमें एक इंग्रीडिएंट और ऐड करना चाहूँगा मैं। ए जो कि है लाल मिर्च।
हाँ। लाल मिर्च। अच्छ
अ, साबुत लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च जो रंग निहारने का काम करती है। वो आपकी कोरमें में अच्छे क क्वांटिटी में अगर चेन जाए तो उसका रंग भी निखर के आता है और स्वाद भी निखर के आता है।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन बिरयानी में नहीं डलती लाल मिर्च।
लाल मिर्च नहीं इतनी गिरती बिरियानी में।
हाँ, हाँ। बिरयानी में जो है वो काली मिर्च डाली जाती
आपके कोरमें के लिए ये काफ़ी अच्छा है।
हाँ, कोरमें में ब डलती है। लेकिन जो दाल है ना, दाल में तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ल अ, जब दाल में आप तड़का लगाते हैं, तो उसके अंदर ज़ीरे का जब आप चोंका लगाते हैं तो, वो तो क्या ही बात है ना, वो बहुत ही अ, स्वादिष्ट बनता है।
जी। दाल से, दाल से मुझे दाल बाटी चूरमा की याद आई कि मेरे जयपुर विजिट किया था 1 बार। तो वहाँ का जो स्टेपल फूड है, वहाँ डेली खाने का खाया जाने वाला फूड। मैं दाल बाटी और कोर क चूरमा। ये काफ़ी फ़ेमस डिश है वहाँ की तो मुझे काफ़ी पसंद आई और उसी क्यूज़ीन में अगर मैं वो तो इसका बाटी एक स्पेशल बाटी खाया था मैंने बाजरे का बाटी खाया था, जो कि मीठा था।
हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा।

तो एक ऐसी चीज़ जो कि जी, जी।
दाल में जी, जी। दाल में मुझे, अभी हमारे यहाँ पे जो दाल बनती है, वो घोटिव दाल बनती है। जिसमे की हम हाँ, जो चौक चौका नहीं लगाया जाता है जिसमें।
अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ।
टमाटर, दाल, नमक ये तीन व्यंजन होते है उसमे, उसको घोट कर बनाया जाता है। तो ड दैनंदिन व्यंजन के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी हो पर कही भी और कितनी भी बार खाया जा सकता है और उससे तृप्त हो जाता है मन।
अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ।